ใช่ ๆ ก็ส่วนมากเป็นการ์ตูนคลาสสิก แล้วจะบอกว่าไอ้ที่ขายเล่มละ 10 บาทอะ บางคนเขาไปจัดเซ็ต เพราะเราอะมีครบทั้งเซ็ตอยู่แล้วเนาะ บางคนเขาไปจัดเซ็ตขายเป็น 1,000 เลยนะ แต่เราไม่รู้ <chuckles>
อืม ๆ ครับ อา อืม ครับ เพราะว่าถ้าเกิดสะสมมานานแล้วยัง เรียกว่ายังน่าจะสภาพดีอยู่ อย่างเงี้ย มันก็ไปจัดเซ็ต มันได้ราคาเลยนะ
ใหม่เลย ใหม่กริบเลย แล้วก็ เราก็ไม่รู้จนเราขายไปหมดแล้วอะ แล้วเราค่อยมาเห็น อ้าว เขาจัดเซ็ตขาย ขายกับเป็นพัน แล้วเราก็ขายแบบเล่มละ 10 บาท มิน่าล่ะขายลงปุ๊บก็คือหมดปั๊บเลย อะไรอย่างเงี้ย
อืม <chuckles> อะฮะ เออ ๆ ๆ ๆ แต่ว่าเราก็ เราก็ขายไปแล้วเนาะ อย่างน้อยเราก็ได้พื้นที่กลับคืนมาใช่ไหม? เราก็ได้ค่ารถ อืม ๆ ครับ
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ก็เหมือน ก็โอเค ก็ขายไปแล้ว แล้วก็อันไหนที่แบบขายไม่ได้ก็เอาไปบริจาค ซึ่งก็น่าจะประมาณ 2 ลังเหมือนกัน อืม
อา ครับ ครับ โอ้โฮ แต่ แต่ว่ามัน น ก็น่าใจหายเนาะใช่ไหม เก็บมา คือต่อให้เล่มไหนมันไม่สนุกเนี่ย แต่ว่าถ้าเราหยิบมาบางทีมันก็จะนึกย้อนไปถึงความทรงจำวันที่เราไปหยิบมันขึ้นมา
โอ้โฮ เรา เราจะบอกว่าวันที่เราขาย คือเราไลฟ์ขายด้วยใช่ไหมคะ เรานั่งเล่าเป็นฉาก ๆ เลยนะว่าแบบ อา เล่มนี้ เรื่องนี้ ประมาณไหน อะไรอย่างเงี้ย คือแบบไม่ต้องเปิดอ่านเลยอะ เราก็จำได้ว่าแบบ เออ เนื้อเรื่องของเรื่องนี้ประมาณไหน ไร
อา อา ครับ ๆ โอ้ ทั้งที่มีเยอะขนาดนั้นด้วยเนอะ โอ้โฮ ฟังดูแล้วก็ใจหายเลยแบบว่า ถ้า ถ้าเป็นคนที่ต้องอ่านการ์ตูนเหมือนกันเนี่ย ผมว่า เหมือนผม ผมว่าก็คงทำใจยาก ใช่ ๆ แล้วหลัง
ใช่ ใช่ค่ะ ใจหาย เรา อย่างตุ๊กตาเองก็ใจหาย เพราะว่าทุกตัวอะ มัน พูดตรง ๆ เลยว่าเราซื้อเองน้อยมาก คือส่วนใหญ่ก็คือมีคนให้มา แล้วทุกตัวมันเหมือนมันก็มีแบบความทรงจำ หรือว่า อ้าว คนนี้แบบให้เรามาตอนรับปริญญา ตัวนี้คนให้เรามาตอน อา ป.โท ตัวนี้แบบ อา คนให้เรามาเพราะว่า อา เขาชอบเราแหละ อะไรอย่างเงี้ย มันมีความทรงจำในทุกตัวแหละ แต่ว่าสุดท้ายเราไม่ได้ใช้อะ เราก็รู้สึกว่า เออ ก็เอาไปให้คนอื่นเขาดีกว่า อย่าง
ครับ อ๋อ อ้าว ครับ อา ๆ อืม อืม ๆ ๆ มัน อด อดไม่ได้ที่จะเสียดายเนอะ เพราะว่ามันเป็นของที่กินเนื้อที่อะเนาะ แล้วเนื้อที่มันก็มีจำกัด โอ้โฮ ฟังแล้วใจหาย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยยัง เรียกว่ายังหันมาสะสมอะไรอีกไหมครับ? หรือว่า เลือกที่จะ minimal แล้ว ปล่อยวางกับสิ่งของแล้ว
ใช่ <chuckles> ตอนนี้ก็มีเหมือนกัน แก้ว Tumbler <chuckles>